Hmm 'yung bang
Sa isang sitwasyon.
Oo, parang nahihiya ako <laughs> 'yung gano'n, ah.
Hmm, kailangan magpanggap ka.
Oo siguro 'yu oo. <laughs> Ah, siguro minsan po 'yung 'pag nai-insecure ako, mm. Oh, minsan kasi parang takot ako ma-judge 'yung gano'ng feeling po. Ah, pa baka na feel yo 'yun yo din niyo po 'yun, um, natatakot or nahihiya akong ipakita 'yan kasi, um, parang ang hirap ma-judge minsan ng mga taong nasa paligid natin. So parang feeling mo gusto mong maging perfect sa paningin ng tao lalo na, kung alam mo 'yung expectation mo sa nung tao sa sa'yo. <laughs> So, opo.
Na ganito ako eh, pero hindi naman. Hmm. Hmm. Oo. Ah. Mhm, sa akin ano, siguro 'yong ganiyang mindset sa akin kabaliktaran.
Mm, mm.
'No eh, as ano eh, kung ayaw mo sa akin ayaw mong, ah, hindi mo ako matanggap as ah, as ako, di so be it okey lang, 'di ba. Kaya hindi ako umaattend ng ano reunion, eh.
Opo. Huwag, <laughs> oo. Ah, kaya pa
Kasi maraming classmates namin mga anak ng anak ng businessman, anak ni ganito 'no, mga ah, rich kids kumbaga.
Mm. Oo. Ako din kino-consider ko na hindi umattend ng ano ng ka high school reunion. Oo, <laughs> lalo na 'yung mag naging doctor na, 'yung mga malalaki ano mag naging, oo, to tama parang para naman talagang <laughs> na natatapakan 'yung tao 'yung pagkatao natin, para sa
Wala oh, payabangan nalang, eh. Kayamanan, pagandahan ng kotse. Oo, mga overachievers sila eh, sa sige kayo na, 'di ba. Kumbaga sa ako para sa'kin mas mas maganda 'yong maging totoo ka, kaysa kung tanggapin niyo ako salamat, kung hindi, di
Mm. Mm.
di okey lang, hmm, hindi ko naman problema 'yun.
Tama nga naman, oo, hindi naman sila 'yung nagpapakain, sila hindi naman sila 'yung papasaya sa sa atin. <laughs> Siguro factor sila sa isa 'yung nagpa sa ah, pagpapasaya ayun, so hindi talaga 'yun gano'n, tapos
So 'yun, oo 'di ba? Totoo 'yan. Oo, ayan. Dahil do'n na napasarap 'yong kuwentuhan natin 'no, at ah, ano nga, maraming salamat sa time hanggang sa muli at ah, paalam. Salamat.
<laughs> Oo, nga po, <laughs> maraming salamat po. Opo, paalam po, salamat po.

Mm.
So, siguro gano'n na may mga ganong issues na, na hindi niya kayang ipakita yung, totoo niyang sarili kahit sa mga kaibigan niya kasi alam niya
Mm.
kaysa, sa family. Ah, natatakot siya baka mamaya, eh, makarating din sa pamilya niya, 'no na na tapos yun, "ay tita si ano pala" 'di ba baka malaman, manggaling pa sa bibig niyo ng mga kaibigan nya, 'di ba? Oo, may may mga gano'n, eh, hindi natin alam yung mga, lahat tayo may mga pinagdadaanan so hindi natin puwede i-judge, dahil lang sa maporma siya o, dahil hindi siya mahilig mag mag-ayos ng sarili, 'di ba i-ju-judge mo na. Ma may mga tao talagang introvert ayaw nilang hindi sila expressive 'no, sa sa ibang tao.
Mm. Oo, tama may mga gano'n din mga cases 'no. Oo. Oo, tama nga naman, oo yun pala. Mm. M Oo. Oo, tama. M <chuckles> Opo, lalo na sa panahon ngayon po sa bagong henerasyon, sa'tin kasi oo kung kung, ah, twen or almost 30 ka na po, sa'tin kasi <laughs> Oo sa'tin kasi noon hindi hindi, ah, wala tayong social media oo wala tayong cellphone kung mayro'n man, ah, hindi hindi gano'n ka-ano, ka-rampant yung ginagamit ng social media. Oo wala, oo wala pa yung oo, high technology kung, kung, ah, ico-compare sa ngayon, so yun, um, mas maraming tao na ano mas nakakasalamuha natin so yung pagiging, ah, ano pagiging yung communication sa sa isa't-isa yung komunikasyon yung pagiging ano pala-kaibigan natin sa, sa ano harap harapan anong tawag do'n? <laughs> Oo, yung pakikisalamuha talaga natin, eh, nakoko na ano na
Hmm. Mm, oo nga totoo. Mm. Basta wala pa yung technology ngayon, like 'di kagaya dati. Mm. Mm. Mm. Hmm. Hmm.